E ele implica ainda com esses funcionários que são os que fazem as coisas?
Não. Não, não implica, mas não ajuda em nada. Então, tipo assim, eu tenho um funcionário, por exemplo, que eu recebi uma notificação que ele tá com um problema de em relação à pensão alimentícia e é exatamente meu funcionário que paga que que opera a máquina. Cara, pensão alimentícia é uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil.
Tá. Hum. Sim.
Se o funcionário for preso, quem vai operar a máquina? A operação vai parar?
Pois é. E aí você, eh, tem é realmente é uma logística muito grande, né, de coordenar esses funcionários e de conversar até nessa parte de vida pessoal.
Entendeu? Exatamente. E assim, eu consigo fazer, eu sei fazer, eu sei fazer. Eu sei fazer, tudo o que ele faz eu sei fazer, porque foi eu que ensinei. Mas eu tô aqui. E que que ele estava fazendo nesses 3 anos que eu eu já moro em Portugal há 3 anos.
Uhum. Sim.
Que que ele estava fazendo que ele não podia aprender as coisas do trabalho da empresa dele?
Exatamente. E ele, eh, ele entrou, então, como sócio na parte financeira de investir na no começo?
No começo, mas foi muito pouco <chuckles> dinheiro, não justifica ele tá há 6 anos mamando na minha teta. É são mui são só sei são foi muito pouco dinheiro pra pra justificar tudo isso. Então assim, não
Sim. <laughs> O que o que tá hoje, né. E tem como você desfazer essa sociedade?
É, é, no Então, ter tem, mas é complicado, sabe, a gente é sócio 50, 50 e